Pues, mira, te cuento que por, tal vez, ahorita las temporadas, tal vez, pues, la parte de, pues, de los regalos y demás, pues, he tenido, pues, bastantes gastos.
Ujú.
Y he tratado como de buscar ahorros y demás, pero hay veces en las que siento que me estoy como privando de, tal vez, de de gozar que esté este sueldo que que, de cierta manera, pues, estoy ganando, ¿no? Entonces, me me acerco a ti para ver si si tienes como alguna idea, alguna sugerencia, algún consejo que me pudieras dar para tratar de poder ahorrar, pero sin esta parte de sentirme, pues, privado de de comprar o de gozar, como esto, eh, este este sueldo.
Claro. Sí, entiendo totalmente el equilibrio que quieres darle. La verdad es que eso es algo muy positivo, y con gusto te te intento dar un consejo, solo me gustaría conocer un poquito más. Eh, por ejemplo, eh, ¿cuál es una meta de ahorro que tú tendrías y más o menos en cuánto tiempo podrías llegar a lograrlo?
Claro. Pues, mira, una de de las ideas que que tengo como en mente de poder realizar es, prácticamente, viajar a Europa. Es como una idea que tengo, principalmente, no por, tal vez, conocer la ciudad, creo que no es como mi meta al 100%, pero, obviamente, pues, involucra el conocer la ciudad, pero es más el ir hacia a un a un festival que de música que está en en Países Bajos. Entonces, realmente, es como mi idea el ahorrar como el suficiente dinero como para poder ir a hacia este festival y no verme tan, <chuckles> vaya, ta tan justo de dinero. Entonces, es como el la idea que tengo.
Mm, superbién. Okey. Sí, totalmente, creo que ya tienes una gran ventaja, que precisamente es saber a qué vas a destinar este tipo de ahorros, y es es algo que suena bastante, bastante emocionante, y seguramente lo vas a lograr. Solo, por ejemplo, em, digamos que estos, eh, gastos, digamos, más, eh, representativos en cuanto a tu ingreso mensual, por así decirlo, eh, ¿cuál es lo que más dirías que te llega a pesar? Porque entiendo que, por ejemplo, ahorita, por fechas, como tú me decías, viene la época, pues, digamos, navideña, regalos y todo esto. Ah, pero fuera de eso, en tus gastos comunes que tienes durante todo el año, ¿qué crees que es lo que más te puede llegar a a representar un impacto?
Sí, justo. Claro. Ajá. Claro. Uy, gran pregunta. Creo que la parte en la que tal vez, ah, que el el lo económico que gasto a veces con mi pareja, puede llegar a ser como algo, pues, y y un gasto <chuckles> un poco difícil, a veces, porque sí son a veces, de que nos gusta a lo mejor ir a algu algún lugar donde, pues, es caro, no exag exageradamente caro, pero, pues, a veces, sí llega a ser un poco caro. Entonces, también como que ahí puede que llegue a ser esto. Eh, tal vez, en en conciertos, y y festivales de música en el en mi país, creo que sí es también otro como de los gastos en los que sí, pues, se va prácticamente mucho dinero, porque ya al hablar de un concierto hoy en día, es hablar de de cosas muy, muy caras, ¿no? Entonces, creo que sí, principalmente, serían en en estas situaciones, pero creo que más enfocado hacia la parte de de los conciertos y festivales que, pues, sí es como, digamos, como un hobby que que me gusta a veces como realizar.
Ujú. Ujú. Claro. Sí, por supuesto. Entiendo. Oye, y por ejemplo, hablando de estos 2 gustos que que usualmente te das, es decir, salir con tu con tu pareja, y el el tema de los conciertos y festivales de música. ¿Qué tanta frecuencia, eh, lo en cuánta frecuencia, perdón, lo los utilizas, gastas en esto?
Pues, mira, con mi pareja, de que salgamos como a gastar en en algún restaurante, o alguna comida que, pues, relativamente, cara, pues, no llega a ser frecuente. Realmente, hay veces en las que, a lo mejor, una vez cada 2 meses, por ahí así, o sea, no es como tan frecuente. En cuestión de los de los conciertos y festivales, ahí sí debo de admitir que, pues, hay veces en las que son 1 vez al mes, que, pues, si hacemos como cuentas, pues, sí llega a ser una cantidad bastante fuerte al al año, ¿no? Entonces, creo que sí es como el principal gasto, eh, tal vez, recurrente, tal vez, fuerte, y y pesado que que me llega como a a surgir, y que, <chuckles> a veces, como que no tengo ese ese control suficiente para decir: "Bueno, este no".
Okey. Ujú. Sí, entiendo totalmente. Entonces, tú dirás que, por ejemplo, hay algunos festivales, digamos, que quizá no te atraen tanto, pero, pues, ya tienes como que esa maña de, digamos, en cuanto ves una oportunidad la tomas, sin importar que no sea algo que desees demasiado. ¿Te pasa así?
Pues, mira, en cuestión de algunos festivales en particular, eh, no me pasa tanto, digamos, un festival, eh, que es como bastante conocido a nivel México, no sé si a nivel mundial, pero a nivel México, que es Vive Latino, eh, como tal ese he he ido en 2 ocasiones y en las 2 ocasiones ha sido completamente diferente. En la primera solo conocí a 3 artistas, pero iba con la idea de conocer música nueva, esa era como mi mi idea. En el segundo, pues, realmente sí fui porque me gustaba mucho el cartel. Pero, am, a por ejemplo, el de este año realmente no me no me agradó del todo, entonces, no lo compré. Entonces, realmente, eh, puede ser que tal vez sea como en el momento, eh, preciso, tal vez, en el que salga el cartel, que diga, ah, bueno, quiero ir o no quiero ir. Entonces, como tal vez que coincida las ganas de comprar con las ganas de, a lo mejor, de ir a al al festival como para poder comprarlo.
Ujú. Ujú. Ujú. Sí, entiendo totalmente. Oye, y por ejemplo, ya saliéndonos un poquito de este tema, ¿cómo manejas actualmente tu dinero? Es decir, ¿sueles tener efectivo, lo tienes en dinero electrónico? ¿Cómo es esto?
Pues, mira, eh, creo que yo me no me no me gusta tanto manejar la parte del efectivo, porque siento que si llego como a ver un un dinero, eh eh, en en físico, en efectivo, me lo gasto y luego digo: "Ay, ¿en qué me lo gasté, no?" O sea, como que no no no encuentro la forma o el motivo en el cual gaste del el dinero. Y cuando llego a tenerlo en en en el banco, realmente, no lo tengo como en banco, lo tengo como en en inversiones, lo tengo como en en financieras o como en ese tipo de aplicaciones donde inviertes tu dinero y, pues, te dan como cierto rendimiento. Entonces, como tal, en en cuentas de banco, pues, no están, pero sí están como en diversificados en diferentes plataformas y financieras.
Ujú. Súper, mm. Excelente. Oye, y por ejemplo, una última pregunta, antes de quizá, ah, darte algún par de consejos que se me ocurren, am, ¿cua qué tal andas con el tema de control de gastos hormiga? Digamos, esos antojos que, de repente, te llegan a dar de manera diaria.
Ajá. Uy. Creo que ahí es <chuckles> es un pequeño, eh, tal vez un un problema grande que tengo, que justo viene siendo, eh, los gastos hormiga, porque justo tengo como que muchas, eh, a lo mejor, durante los días tengo de como de, ay, es que se me antojó tal cosa y voy y lo compro, ¿no? Ay, tengo Eh, voy a comprar, no sé, un dulce o algo así, y empiezo como de poquito en poquito, y si no tengo como este suficiente control, tal vez, para tener estos, a eh, atender estos gastos hormiga. Entonces, sí se me va, pues, bastante, ne ingresos en esta parte.
Ujú. Sí, te entiendo totalmente. Y justo por eso te lo te lo mencionaba, porque definitivamente creo que es muy bien sabido que a nivel, eh, digamos, de de todas las personas, básicamente, el el peor error que se puede llegar a cometer, o uno de los más complicados, porque realmente no te das cuenta de cuánto es cuánto tienes de gasto, pues son precisamente los gastos hormiga. Eh, yo lo que te podría llegar a recomendar de inicio sería planificar tus gastos, es decir, no sé si tengas actualmente tú ya una lista de de más o menos cuánto gastas al mes en gastos necesarios, en gastos fijos, eh, cuánto dinero gastas en este tipo de gastos hormiga, y de eso también cuánto gastas en conciertos o gustos que son un poco más, eh, digamos, costosos en su totalidad. Pero quizá, eh, de esta forma te des cuenta que quizás los gastos hormiga están incluso equiparando, eh, y y posiblemente te pueden llegar a a representar o lo mismo o incluso superior a la cantidad que gastas en en estos gustos, pues, grandes, ¿no? Digamos, al final, creo que tu tu intención es precisamente no sacrificar tanto, eh, pues estos gustos que tienes, que al final, por la frecuencia que tú me mencionas, no creo que sean tan complicados. Realmente creo que tienes un buen balance en este en este tipo de situaciones. Yo nada más lo que te podría llegar a recomendar en eso, eh, precisamente una vez tengas esta planificación, establecer prioridades. Ha hay una técnica que le funciona a muchas personas, que es precisamente no gastar, digamos, en en el momento en el que se tiene el disponible, sino precisamente ahorrar quizá por 1 o 2 meses, tener una, digamos, un colchón grande con una meta en específico. Si ahorita tu meta, por ejemplo, es ir al extranjero, ir a este festival que que me mencionas, eh, puedes iniciar ese ahorro con, eh, ya directamente, eh, en mente que que vas a gastar, pues, una cantidad significativa en ir a otro país. Sin embargo, si justo te van saliendo como que este tipo de festivales a nivel nacional, que te gustaría ir, vaya, evidentemente ya sabes que puedes llegar a tomar cierta cantidad de eso, sin perder el objetivo de que tu principal meta es esa. Así tú vas a poder llegar a tomar una decisión muchísimo más consciente de si vale la pena realmente, eh, ir a ese concierto y posponer un poco el tema de ir a a este festival internacional, o, eh, directamente si es algo que que podrías costear y que te gustaría pese a que represente, pues, esta esta afectación. Pero sobre todo, siempre, siempre es tener estos objetivos en mente, objetivos grandes a pequeños. ¿Lo has intentado así?
E Ajá. Ah. Ujú. Okey. Eh. Ajá. Okey. Claro. Fíjate que ahorita que mencionabas esta parte de de tal vez, vaya, tener como un listado de de de gastos y saber en qué ocupo como este dinero. Me parece, creo, que un consejo bastante bueno y que creo que lo tengo que aplicar desde ya, porque justo hay veces en las que no sé ni en ni en qué gasto y creo que sí sería bueno el hacerlo. Y también la parte que me mencionabas de del ahorro, de tal vez ahorrar un poco más y no estar como en 0 siempre, creo que me parece, mm, como que ayuda mucho en esta parte de de, a lo mejor, comprar e en cuestión de los conciertos y de cosas como más costosas. Creo que sí es es bueno para no sentirme tal vez presionado de, a lo mejor, ay, ya no tengo nada, pero pues ya pagué esto. Entonces, creo que el el combinar estas 2 situaciones o estas 2 sugerencias que me das, me parecen brillantes para tratar de llevar como algunos ahorros buenos y, de cierta forma, pues, la parte de no privarme y de no, tal vez, negarme como estos gustos, estas salidas y demás. Entonces, creo que me parece brillante como todas estas ideas que que me mencionas, y de verdad te quiero agradecer por por el tiempo que que te tomaste en escucharme y de darme, pues, estos consejos que, sinceramente, me siento que me van a servir muchísimo y espero que así sea, pero, de verdad, muchísimas gracias por por el tiempo y por tus consejos. Ya te estaré contando qué tal me va con esta nueva forma de, tal vez, ahorrar un poco más y, pues, ver cómo cómo puedo funcionar con esto.
Ujú. Sí, totalmente. Para mí es un gusto poder, pues, llegarte quizá a dar un punto de vista, porque al final creo que la intención y las herramientas que tú tienes ya son bastante buenas. Quizás solamente es ese cambio de de perspectiva, digamos, priorizar un poco más para para precisamente, creo que creo que tienes todo el potencial justo de darte esos gustos sin necesidad de, pues, privarte, ¿no?, por tanto tiempo. Solamente, eh, entender eso, que no es una parte de sustituirlo, sino hacerlo de una forma consciente. Creo que lo vas a hacer muy bien y te va a salir bastante, bastante bien.
Claro. M Gracias, hasta luego.